Ja, ich bin so 'n bisschen in einer schwierigen Lage und zwar, ähm, auf der Arbeit. Ähm, es geht nämlich darum, dass, ähm, ja, ich im Vertrieb arbeite, jetzt seit circa in dem Job 3 Jahre ungefähr. Ähm, so, ich ich ich mag den Job jetzt nicht, also ich bin jetzt absolut kein Fan, bezahlt aber die Rechnungen und so und, ähm, ja, die Sache ist aber die, ähm, ich ich bringe halt nicht so viel Geld rein in die Firma wie andere. Und jetzt war letztens auch zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier in Amsterdam gewesen und wie es halt so ist für 'ne Vertriebsorganisation, dann gibt's da eine Bühne, ne, und dann werden die Menschen gefeiert, die am meisten verdient haben, die am meisten ja, Abschlüsse gemacht haben und so weiter. Ja, und ich denke mir halt: „Ja, ich bin im Vergleich zu denen überhaupt nicht erfolgreich“, ja? Ich mache deutlich weniger Abschlüsse und das, ja, das nagt halt schon an mir und, ähm, ich fühle mich echt schlecht deswegen. Ach, deswegen hatte ich gehofft, vielleicht hast du ja 'n bisschen Input für mich, wie ich damit umgehen könnte.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also, erst mal ganz lieben Dank, dass du das so offen mit mir teilst, ähm. Das klingt, äh, auf jeden Fall so, als, ja, würde dich das 'n 'n Stück weit belasten und, ähm, ich finde das richtig schade, weil, ähm also ich will dich erst mal so 'n 'n Stück weit entlasten, wenn wenn das möglich ist, weil, ähm ja, also, ich sage mal so, „in so 'ner Performance getriebenen, äh, Unternehmenskultur, da gibt's ja quasi immer Gewinner und Verlierer“ und, ähm, 'ne schwächere Performance ist aber ja kein Charakterurteil und ich finde, das ist ganz wichtig, dass du dir das, ähm, zu Herzen nimmst, ähm, wenn das mit dir räsoniert. Es ist halt einfach so, dass da irgendwie andere im Vertrieb besser waren jetzt als du, ähm und du weißt noch nicht mal, wie sie das erreicht haben im Sinne von, ähm, hm, waren die authentisch, waren die ehrlich, ne? Also weißt du, was ich meine? Äh, deswegen, ähm, ja, w kannst du damit was anfangen, wenn ich sage: „Das ist kein Charakterurteil?“
Mhm. Ja, a also es is ist natürlich schön, ne, das das zu hören und danke, dass du, äh, mich dann damit versuchst, auch aufzubauen oder mir Last zu nehmen. Ähm, irgendwo verstehe ich das, auf der anderen Seite fühle ich mich ja trotzdem wie 'n Loser dann, ne? <chuckles> Vor allem, wenn du jeden na, so is das musst du dir echt so vorstellen, wir haben im ganzen Büro immer immer irgendwo Bildschirme und da gibt's halt einfach Bestenlisten und, äh, du bist du im Rang halt irgendwo eingeordnet, je nachdem, wie viel du jetzt für die Firma verdient hast. Und natürlich bin ich nicht unter den Top 3 und es wird auch immer so propagiert von dem Geschäftsführer, von meinem Chef und so auch, ne, wie wichtig so 'ne Sales-Kultur ist. Und dann muss man ja die Extrameile gehen und so weiter. Und, äh, das ist ja alles auch vieles nur Mindset und so. Ja, und dann denke ich mir: „Ja, das das mag vielleicht sein irgendwo, aber ich ich ich kann oder möchte auch einfach nicht noch mehr Energie in den Job reintun, weil ich dann einfach auch keine Zeit mehr hätte für die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen.“ Weißt du, ich habe damals viel Überstunden gemacht. Ich hab damals 11, 12 Stunden am Tag gearbeitet dafür, aber 'n habe ich mir irgendwann gemerkt: „Ne, das ist es nicht, das ist nicht mehr wert.“ Ja, aber trotzdem, wenn man sich so dann vergleicht mit den anderen, weißt du, und dass die immer so gelobt werden von der F gesamten Firma vor 500 Leuten teilweise, dann fühle ich mich halt einfach schlecht, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Ja, ne, ist auch ist verständlich, ja. Mhm. Mhm. Hm, hm. Mhm. Mhm. Hm, hm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, gut. Ähm, wie ist das denn, um das jetzt mal ganz äh, ganz, äh, so einfach als Fakt einzuordnen? Also wenn du sagst, da da werden jetzt, ähm die 3 Besten, ne, die stehen dann da auch immer auf 'm Bildschirm irgendwo bei euch im Büro, dass man das immer so schön in your face hat, ne? Ähm, äh, von wie vielen Leuten sprechen wir denn da insgesamt, die da miteinander verglichen werden?
Ähm, ja, da muss man zwischen Amsterdam und zwischen, äh, Deutschland unterscheiden, weil da gibt's 2 verschiedene „Rankings“, sage ich mal. Äh, jetzt bei uns im deutschen Office, ja, sind's so 30, 40 Leute circa.
Mhm. Hm, mhm. Hm, okay, gut, dann ist das ja z dann sind das 10 %, ne, beziehungsweise nicht mal, die da hervorgehoben, ähm, werden. Also, ich finde das auch noch mal ganz gut, das einfach sich in 'nem Kontext, ähm, noch mal klarzumachen. Ich meine, im Vertrieb gibt's ja verschiedene Faktoren, die quasi jetzt die Leistung, ähm, beeinflussen, ne? Das eine ist einfach irgendwie, äh, der das Produkt, ne, der Produkt-Fit, sage ich mal, für den jeweiligen Lead, für den jeweiligen, ähm, potenziellen Kunden. Natürlich spielt auch Timing manchmal so 'ne gewisse Rolle, aber ganz wichtig auch so die die persönliche, hm, Passung zur Rolle und auch die innere Motivation. Und, ähm, du hattest jetzt anfangs du hattest gesagt, das ist nicht dein Traumjob, ist das richtig?
Äh, ja, ich mag sogar den Job nicht. <laughs>
Okay, gut. Ja, das ist natürlich, ähm, ganz, ganz, ähm äh, 'n ganz zentraler Faktor hier, ne? Weil weil wenn du den Job nicht magst, dann fehlt da ja 'n ganz zentraler Motor. Das ist ja das ist keine Schwäche, das ist 'ne wichtige Info, ne, die du dir da auch vor Augen halten musst. Hm, wie gehst du denn damit wenn du jetzt sagst: „Das ist äh, ich mag den Job nicht?“ Was was was hast du denn da Hast du da schon konkrete Schritte, sage ich mal, eingeleitet in Richtung einer, hm, Neuorientierung vielleicht?
Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht, aber also ganz kurz, long Story short, ich erklär's noch mal. Aber die Quintessenz ist: Ich bin erst mal so 'n bisschen gefangen in dem Job. Ähm, für mindestens 2, 3 Jahre, würde ich sagen. Ähm, also der der Kontext ist der. Hm, das bezahlt halt unsere Rechnung, also von mir und meiner Partnerin, ganz gut. Ich kann Provision verdienen, mache ich auch und so. Das ist, äh, nicht der Fall, dass das jetzt irgendwie fehlt. Hm, nur parallel möchte ich halt die Dinge mir aufbauen, die mir am Herzen liegen. Das ist halt so kreative Arbeit, ne? Ich zeichne sehr gerne. Ich mache gern digital so Character-Design und so was. Und langfristig würde ich gerne damit selbstständig sein, ne? Hätte gerne vielleicht ich weiß nicht, mein meinen eigenen Onlineshop, ne, mit meinen Designs, die ich verkaufen kann, die Leute inspirieren und oder die die einfach cool finden und so zu Hause bei denen einfach das Zuhause schöner machen. Ähm, da würde ich viel lieber mein Geld mit verdienen und da könnt ich auch hinter stehen, ehrlich gesagt. Nur da bin ich jetzt erst mal ziemlich weit weg, weil ich einfach grad noch meine Skills dafür aufbaue. Weil ich ich möchte auch wirklich gut sein. So und jetzt wegen diesem Jobwechsel. Ähm, ich habe schon mal überlegt, 'ne 'ne Art von Umschulung oder Weiterbildung oder Zertifikat oder so was zu machen. Nur dann muss ich halt genau die Zeit, die ich für meine kreative Arbeit nehme opfern dafür. So und das ist halt so bisschen, ne, der, ich sag mal: „Die Zwickmühle“. Ich ich muss es ich muss mein kreative Arbeit wieder hintanstellen. Und das habe ich jetzt ehrlich gesagt so schon die letzten 20 Jahre gemacht, weswegen ich mir jetzt diesmal dachte: „Jetzt ist genug. Jetzt möchte ich da wirklich Commitment reinsetzen“.
Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Okay, gut. Also das finde ich 'ne ganz also ganz interessante Info also Hintergrundinfos, die du mir jetzt da noch gegeben hast. Also der der der Job hat ja jetzt für dich aktuell 'ne ganz klare Funktion. Der gibt ja dir und deiner Partnerin 'ne gewisse S Sicherheit, ne? Und gleichzeitig finde ich, bist du ja jetzt schon, wenn du sagst: „2, 2 Jahre“, bist du ja trotzdem schon in 'ner Phase, die man Übergangsphase nennen kann, ne? Dass du sagst, diese kr diesen kreativen Bereich möchtest du jetzt mehr und mehr ausbauen. Hm. Und ich finde, das macht's irgendwie alles nochmal vielleicht 'nen bisschen überschaubarer, dass du sagst: „Okay, das ist jetzt auf begrenzte Zeit, dass ich das noch mache,“ und trotzdem sollen diese verbleibenden Jahre ja nicht zur absoluten Qual werden. Deswegen, ähm, würde ich dir vorschlagen, dass du dich jetzt grade mal fragst: „Erwarte ich vielleicht von diesem Job gerade mehr Sinn, als er mir realistisch geben kann?“
Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich ich glaube, ehrlich gesagt nein. Also, ich weiß schon, dass ich jetzt keine Erfüllung in dem Job suche. Hm, ich glaube, das trifft mich einfach nur so hart, wenn ich mich vergleiche mit anderen, weil ich einfach jemand bin, der hohe Ansprüche an sich selber hat und ich will auch ehrlich gesagt mein Team nicht runterziehen, weil auch die Teams werden bewertet, ne? Dann werden auch Teams hervorgehoben. Dann waren die besonders toll, besonders erfolgreich und so weiter. Und dann ich ich möchte einfach nicht derjenige sein, der halt die schlechten Zahlen schreibt in dem Team und das Team natürlich runterzieht, weil ich ich mag mein Team ja, weißt du. Also, ich möcht ich möchte denen ja nicht schaden.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Aber ist das dann faktisch so, dass du derjenige bist, der das ganze Team runterzieht?
Hm, ag aktuell ja, würde ich sagen. Also, ich bin der mit den wenigsten Abschlüssen, muss man ganz klar und ehrlich sagen. Also, wenn man jetzt mit 'ner objektiven Brille drauf guckt, ich habe am wenigsten Abschlüsse gemacht und das wenigste Geld für die Company gemacht. Ähm, ja, ich bin in unserem Team letzter Platz, ist leider leider einfach so. <laughs>
Mhm. Mhm. Ja, ja, okay, gut. Wie ist das denn? Kriegst du da, äh, so 'n bisschen Rückhalt von deinem Chef oder, äh, läufst du da auch ins offene Messer, sage ich mal?
Also, mein mein Chef ist zum Glück nicht so in meinem Tagesgeschäft involviert, mehr mein Teamleiter, aber d du kannst ihn auch gern meinen Chef nennen, wenn du so willst. Also, der hält mir den Rücken schon frei. Also das der supportet mich, der bringt mir viel Verständnis entgegen, auch dass ich nicht die ganze Zeit Leute anrufen möchte also so, äh, Firmen anrufen möchte, um die als Kunden zu gewinnen und so weiter, weil ich da schon mal offen mit ihm drüber gesprochen habe. Und also er hält mir 'n Rücken frei und sagt mir: „Hey, du, ähm, mache so viel du kannst erst mal und dann switch vielleicht auf E-Mail oder was auch immer, was vielleicht 'n bisschen umsetzbarer für dich ist.“ Also, das macht er eigentlich gut.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ich meine, das ist ja schon mal ganz gut, ne, weil, ähm, ja, da da da ist das wäre ja eben auch noch 'ne 'ne 'n Vorschlag gewesen, ob du nicht vielleicht mit ihm sprechen kannst, ob du im ja, vielleicht 'n bisschen mehr ausm Hintergrund arbeiten kannst, 'n bisschen mehr unterstützen kannst, anstatt wirklich an der Front zu arbeiten, wenn das einfach dir nicht entspricht, ne? Und das ist ja schon mal gut, dass er da auch so 'n Stück weit, ähm, drauf eingeht. Ähm Also die Frage ist halt, wenn du quasi für dich schon so festgestellt hast, dass der der Job dir nicht entspricht, wie viel w wie viel Energie bist du da jetzt wirklich bereit, da noch, ähm, reinfließen zu lassen, ähm, um zu versuchen auf auf Teufel komm raus in diesem Feld besser zu werden, ne? Also, was kannst du aus 'nem Feld lernen, das dir das dir nicht entspricht? Also, hm weil langfristig, wenn du quasi wenn du 'n ich sage mal, wenn wenn das das falsche Spielfeld ist, ne, auf dem du dich bewegst, dann ähm dann entsteht da halt auch schnell 'ne 'ne gewisse Selbstabwertung, wenn du quasi aufm falschen Spielfeld so davon deinen Selbstwert abhängig machst. Macht das so Sinn?
Ja, doch, das das macht definitiv Sinn. Ähm, und ich weiß auch, dass ich aufm falschen Spielfeld bin. Es gibt deutlich mehr Leute, äh, d in meinem Office, ja, denen das mehr liegt und die auch sogar Freude daran haben. Deswegen, also ich weiß schon, es ist kein Heimspiel für mich. Also, ich sage mir immer: „Ich bin 'n Fisch aufm Baum oder 'n Affe im Wasser“, äh, sozusagen, ne? Also irgendwie geht's, aber es geht nicht so gut. Ja, ich ich denke, ähm, so wie wir jetzt drüber gesprochen haben, sollte ich mir einfach echt noch mal Gedanken machen, mit welchen Erwartungen ich an das Ganze rangehe. Und, ähm, vielleicht muss ich es einfach anpassen und uns ja, das das bewusst mehr so sehen als das, was es ist, nämlich 'n einfach nur 'n Job, der meine Rechnungen bezahlt und wenn ich 'n Abschluss mache, dann ist nett, so, weißt du.
Mhm. <laughs> Ja, ja. Ja. Mhm, ja. Ganz genau. Ja, und die Leistung in dem Job, die beschreibt ja nur deine aktuelle Rolle in diesem Job, ne, nicht deinen Wert. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, ähm, das mal mit noch mal mitzunehmen.
Absolut. Ne, also vor allem dieses, ähm, das ist nicht meine Rolle, mein Spielfeld. Damit hast du mir, glaube ich, sehr, sehr viel geholfen. Äh, mein Herz ist 'n bisschen leichter, deswegen ganz lieben Dank dafür.
Mhm. Das freut mich total, wenn ich da 'n bisschen Erleichterung schaffen konnte. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, tschau.